Şimdi, benim çok yakın bir arkadaşım var. Bayağı, böyle, ııı, 11, 12'li yaşlardan beri, hani, arkadaşız öyle söyleyeyim. Ben şu an 29 yaşındayım ve, eee, yıllarca gerçekten arkadaşlığımız hep, böyle, aynı şekilde sürdü diyebilirim. Yani, hep, böyle, birbirimizin en yakın arkadaşı olduk, her şeyimizi paylaştık. Ben onun, böyle, her hareketinden ne istediğini, ne yapacağını anlarım. O da benim aynı şekilde. Birbirimizi hem çok iyi tanıyoruz, hem de gerçekten değerli bir arkadaşlığımız var aslında. Ama belli, böyle, değişikliklerle birlikte, eee, değişmeye başladık maalesef yani. Son bir süredir, hani, bu şekilde gidiyor. O evlendi, ve biz aynı şehirde yaşıyorduk. Sonra taşınmış oldu evlenerek. Sonra ben ülke değiştirdim. Eee, ben de o yüzden başka bir ülkeye taşındım. Tabii ki, hani, zaten daha az görüşmeyle birlikte, yani, buluşmalarla birlikte. <swallows> Eee, s hani, paylaşımlarımız da azaldı diyebilirim ama normalde ben mesela bunu istemiyorum. Çünkü bence telefonla da olsa, mesajla da olsa, böyle, birbirimizi haberdar etmek ve hâlâ, hani, aynı sohbeti sürdürmek benim için güzel olacak ama sürekli ben bir şey yapıyor gibiyim. Yani sürekli ben mesaj atıyorum mesela ya da, işte, ben arıyorum falan gibi. Bu da bana, böyle, yorucu gelmeye başladı. Sanki bir tek ben değer veriyorum bu ilişkiye de, eee, o da bana, hani, ayıp olmasın diye sanki devam ediyor gibi. Bu, böyle, insanın canını sıkıyor yani yorucu geliyor gerçekten. O yüzden bir paylaşmak istedim birisiyle. Hem de önerin olursa, böyle, belki başka bir bakış açısı falan bana iyi gelir diye düşündüm.
Evet. Hı hı. Güzel. Hımm. Anladım. Mutlaka. Hı hı. Yani. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Elbette, yani aslında sen, eee, böyle, tek taraflı hissettiğin zaman, yani acaba bu arkadaşlık devam etsin diye bir tek, eee, "ben mi uğraşıyorum" diye hissettiğin zaman, eee, böyle, işte, o cevapsız arama mı var, yoksa cevapsız bir SMS mi bu, eee, yoksa bir yere davet ettin ona mı gelmedi, tam ölçüsünü anlamam gerekiyor ilk başta. Yani aslında nasıl bir soyutlanmadan bahsediyoruz?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, şöyle söyleyeyim: Yani ben ona hiç yazmazsam biz hiç konuşmayız. Genelde ben başlatıyorum ya da ben aramasam o beni aramaz yani. Hani, mesela evet, ot eee, ben taşındığımda bir tabii yazdı. Yani "Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun?" falan. Sonra bir daha, hani, mesela ben daha 3 aydır buradayım. İşte "Alıştın mı? Nasıl gidiyor?" Emm, bir sürü şeye başvuruyorsun sonuçta. Hani göçmenlikte işte vizedir, diplomadır vs. böyle işle ilgili şeyler. Hiçbirini hani merak edip de sormuyor. Ama normalde bizim ilişkimiz böyle değildi. Mesela onun farklı bir durumu olsa, işte, evlilik ve taşınmayla birlikte, eee, olduğunda, ben ona çok sık, hani, emm, hep bir böyle kontrol ettim. Nasıl olduğunu a merak ettim. Eee, tekrar hani, eee, ailesinin yanına falan geldiğinde görüşmek için ben yazdım. Yani, şu anda böyle düşünüyorum. Her şey benim tarafımdan ona gidiyordu ve biz bir şeyler yapıyorduk ya da yapmıyorduk. O yüzden, hani, tam olarak söyleyebileceğim bu. Yani teklif hiç ondan gelmiyor ve bana bu biraz tuhaf geliyor. Yani sonuçta onun da beni merak etmesi ve bunun karşılıklı olması benim beklentim.
Hımm. Evet. Tabii. Mutlaka. Anladım. Evet. Hı hı. Anladım. Evet, dediğin gibi bu bir beklentiden ibaret ve <scoffs> böyle bir beklentiye özellikle hayat şartları değiştiği için veya gurbete gittiği için, ııı, beklentiye sahip olan, aslında tek insan da sen değilsin. O yüzden kendini yalnız ve garip hissetmeni istemem. Bu gayet normal bir süreç aslında. Eee, onu, ııı, seninle işte, arkadaşınla beraber özgün kılan durum, hâlâ beraber o paylaşmışlığınız, geçmişteki yaşantınız, eee, fakat hayat bir manada devam ettiği için bu insan da artık, ııı, aradığı ilgiyi, yani, eee, yakınlığı da belki şu anki partneriyle, eşiyle, ııı, bulabildiği için ve belki daha fazlasına da ihtiyacı kalmadığı için de, eee, böyle bilinçli bir tercihte bulunmuş olabilir ya da ,eee, kısıtlanıyor olabilir. Yani kendi iradesi dışında belki kısıtlanıyor da olabilir. Sen durumu biraz nasıl görüyorsun? O, eee, böyle, ark arkadaş çevresi, eşi tarafından düzenlenebilecek bir insan mı? Yoksa hayır, hür bir kadın. Kendisi gayet, eee, hani, dediğim dediktir gibi mi yaklaşırsın?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hıı. Hımm, ya, eee, şey aslında, hani, eşi beni tanıyor ve daha önce, hani, sevgililerdi sonuçta, uzun yıllarca ve biz görüşüyorduk da, böyle, arkadaş grubu olarak. O yüzden, benden rahatsızlık duyup da, hani, eee, benim arkadaşıma, işte, eee, bir kısıtlama getireceğini tahmin etmiyorum ama insan ilişkinin içinde tabii bilmiyor, bilmiyorum açıkçası ama yani şey değil, genel anlamda, hani, böyle, birbirine çok müdahale eden insanlar değil. O yüzden, bana sanki 1'nci söylediğin çok daha yakın gibi geldi. Yani dedin ya, hani, belki de o ilgi ve ihtiyacını, eee, partneriyle zaten karşılıyor ve ihtiyaç duymuyor. Belki bunu bilinçli bile yapmıyor olabilir ama gerçekten, eee, sonuçta, hani, evlilik, sevgililikten çok daha farklı bir şey. E, belki de her alanda, hani, doyum yaşayarak bir arkadaşa bile, eee, o kadar yoğun ihtiyaç duymuyor olabilir gerçekten. Bu beni biraz tabii üzer. Çünkü yani bir kız arkadaş, eee, ilişkisi bence daha farklı ama, eee, yani bilmiyorum ki bir insanın eşi acaba, hani, her alanda onu, eee, şey yapabilir mi? Yani, mesela, işte, bir kıyafet seçimi, elbise seçimi falan, böyle, her şeyde biz birbirimize sorardık. Yani, bu, böyle, çok kızsal, ııı, şeyler ya, eee, nereye kadar bir, hani, eşi ona cevap verir ya da destek olur bilmiyorum. Tabii bu illa ihtiyacı olduğunda beni arasın anlamına gelmiyor da, yani, böyle, o bile bir paylaşım ve şey ya aslında, eee, farklı bir alan bence ya, başka bir ilişki. O yüzden, öyleyse üzülürüm ama hiç de, yani, olmaz gibi gelmedi, söylediğin sebep gerçekten, eee, yaşanabilir. Sonuçta ben şu an evli değilim o yüzden çok, böyle, büyük konuşmak istemiyorum ama, eee olabilir yani neden olmasın? Sanırım o daha yakın bir sebep.
Anladım. Evet. Doğru. Mutlaka. Neden? Mutlaka. Hı hı. Yani. Evet. Mutlaka. Anladım. O hâlde ortada aslında, eee, o ilişkiyi müdahale de edemeyeceğimiz bir ilişki olduğundan, yani senin aslında kontrol alanında olmadığı için biraz da stoic bir yaklaşım tarzıyla belki kendi beklentilerimizi ayarlamak, kendi beklentilerimiz ekseninde hareket etmek, eee, uzun vadede senin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Hani verebileceğim tavsiye burada, eee, karşı tarafın göstereceği, iii, çabayı beklemek, tempoyu sen düşürebilirsin. Yazma ve arama sıklığını düşürebilirsin. E, karşı tarafa bırakabilirsin ama "a, işte, karşı taraf ben böyle yaparsam hiç aramaz, sormaz." gibi bir korku veya kaygın varsa da, eee, senin de artık orada, t kendi aradığın ilgiyi belki başka bir arkadaştan, eee, almanın vakti gelmiş demektir. Çünkü, eee, bu senin için de karşı taraf için de yıpratıcı olabilir, ııı, doğal olmayan bir etkileşim, sürekli senin, eee, yazman etmen de, istenmeden taciz olarak algılanabilir. Tabii ki, belki böyle yorumlanmayacak ama bu sonuçta karşılıklı olması gereken bir şey. Eee, makul bir sınır belirlenebilir. Mesela, eee, işte ayda bir mesaj, işte, ne bileyim, eee, tabii, bunun matematiği olmaz ama i istiyorsun ki böyle her c başın sıkıştığı zaman veya çok yoğun kötü bir gün atlattığın zaman, eee, yazıp arayabilirsin ama belli ki uzun bir süredir o o insan, o kişi değil. Yani, eee, söz konusu o yüzden tamamen senin beklentilerin ve şartlarınla alakalı. Yurt dışındasın, konuşacak bir insana daha çok vakit, eee, ve konuşacak bir insana ihtiyaç duyuyorsun. Yeni insanlar bulmayı deneyebilir misin veya eski ölü bağlantılarını canlandırmayı deneyebilir misin sence?
Tabii. Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Hı hı. Doğru. Ih Ya, şöyle aslında, ben, eee, genel anlamda, hani, evet, aynen bahsettiğin gibi hissediyorum. Yani zor bir gün geçirdiğimde biri birisiyle konuşayım ve, hani, benim partnerim burada ama, işte, İngilizce konuşuyoruz onunla. Kendi dili İspanyolca. Dolayısıyla o kadar rahat olmuyor ama benim mesela kardeşlerim var, işte, 4 kızız. Yani aslında ben konuşmak istediğimde çok rahatlıkla biriyle dertleşebilecek bir pozisyondayım. Benim değer verdiğim arkadaşımın kendisiydi aslında ve, hani, yıllarca devam eden, böyle, aynı, sanki bir 4'üncü kardeşim gibi baktığım insanın, eee, yokluğu beni üzecek. Ben de o olmasın diye aslında biraz daha çaba gösteriyordum ama senin dediğin gerçekten çok doğru. Yani sonuçta, eee, ı nereye kadar ben yazabilirim ve nereye kadar, hani, sadece cevap alarak bu ilişkiyi sürdürebilirim? Hakikaten dediğin gibi, yani, ben, böyle, hiç yazmadığım hâlde biri bana mesaj atıyor olsa, hani, benden hiç gitmeyen bir sohbet, hep ondan gelen bir sohbet, ben de "Ay ne istiyor benden?" falan diye böyle bir şey olabilirim yani, aslında bu aç eee, çok açık olmasa da, hani belli başlı bir mesaj veriyor sanki sana, yani, karşındaki. O yüzden haklısın, aslında bir süredir ben zaten yazmıyorum. Eee, belki, hani, bu özlemim eee, le birlikte, iii, alınganlığım da artıyor olabilir. Sonuçta evet, herkes, yani, eee, değişiyor hayatta yaşadıklarıyla birlikte ve benim de aslında böyle illa bir tane, hani, arkadaşım var ve ona ihtiyacım var gibi durumum yok. O yüzden evet, altında yatan duygu eğer özlemse yapabileceğim bir şey yok. Eee, çünkü, hani, bu şey gibi yani sevgililik ve ayrılık gibi aslında. Evet, hayatımdan demek ki çıkmak, emm, onun hayatında çok da bir şey değiştirmedi ve o devam ediyor. O zaman ben de bunu kabul edeceğim. E, ondan gelen bir şey olursa konuşuruz belki ama benden bir şey gitmemesi, işte, konuşmak istediğimi hissettiğimde belki gidip başka bir k kardeşime yazmam, başka bir arkadaşıma yazmam ya da partnerimle konuşmam falan gibi böyle, bir, yönlendirmeler yapabilirim. Yeni arkadaşlık için yani ben şu an burada çok yeniyim, 3 aydır buradayım ve dili tam oturtmadım. O yüzden zaten partnerim de burada olduğu için galiba ben de çok ihtiyaç gibi hissetmiyorum ama, eee, muhtemelen dilde biraz daha iyi hissettiğimde o kız arkadaş görüşmelerini, buluşmalarını falan isteyeceğim. O yüzden, eee, böyle bir hedef belirleyip dilimi, eee, geliştirmem konusunda, hani, motivasyon hissedebilirim. Çünkü gerçekten benim hoşlandığım bir şeydi, hani, bir yakın kız arkadaş sahibi olmak. Eee, o burada olursa ve, hani, daha sık buluştuğum görüştüğüm biri olursa çok daha mutlu olurum tabii ki. O yüzden bunun için gerekli adımları atacağım, evet.
Anladım. Mutlaka. Evet. Gayet tabii. Güzel. Tabii ki. Yani. Hı hı. Doğru. Mutlaka. Hı hı. Evet. Harika. Hı hı. Gayet güzel ve de, hani, sadece bu üzerine konuştuğumuz ilişkin için değil, sonraki ilişkilerin de, mevcut ilişkilerin için de bu, ııı, kalibrasyonu yapmak, yani, arada bir işte hani "Ben bu ilişkiye gönüllü olarak mesela ne kadar yatırım yapmak istiyorum?" gibi çok basit bir soru sormak, aralı belirli aralıklarla, eee, seni gerçekten manevi olarak çok ileriye götürür. Çünkü bu kalibrasyonu çok yapmadığın zaman kendini ister istemez, aynen bu arkadaşının örneğinde olduğu gibi, aslında hiç, iii, ilginin ve ih yani, varlığının ihtiyacı olmadığı bir denklemde, eee, değil mi, bir unsur olarak görüyor görebilirsin ve bu, eee, kendini, eee, garip hissetmeni sağlar. Hâlbuki, işte, evlilik olabilir, yine başka bir iş olabilir, mesela çok yoğun bir iş hayatına atılan bir arkadaşın olabilir. Eee, bazı insanların hayatında, eee, yeteri kadar olmakta fayda var. Aynen onların da senin hayatında yeteri kadar olması gerektiği gibi. O sebeple lütfen, eee, ara belirli aralıklarla bu soruyu sorup bu bahsettiğim, hani, "Ben ne kadar yatırım yapmalıyım?" diye, o kalibrasyonu kendi içinde gerçekleştir. Etrafındaki herkes için istisnasız. beni dinlediğin için.
Evet. Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Evet, doğru söylüyorsun. Aynen, çünkü, yani, kendimden bu kadar vererek yorulmak yerine, eee, bunu arada bir sorgulayıp daha sağlıklı ilişkiler edebi edebilirim. Çok teşekkür ederim, güzel bir bakış açısı oldu benim için, uygulayacağım gerçekten. Çok sağ ol.
Tabii ki. Umuyorum faydalı olabilmişimdir. Hoşça kal, uğurlar olsun.
Görüşürüz.